Sim. É, realmente eu eh, e na quando a gente tá quando você, né, teve, ah, mudou de país com seu filho e com a sua família, né, eh, teve alguma coisa, assim, que foi o a o maior, eh, desafio de todos na questão de mudar uma família pra outro país? O que você diria que foi o maior desafio, assim?
Uhum. Uhum. O maior desafio foi a falta de rede de apoio, com certeza. Não foi nem a língua, porque a língua a gente aprende, né. Agora, a adaptação de uma família que tinha rede de apoio como a nossa, que a gente tinha muita rede de apoio, mudar pra um país com uma criança pequena, porque ele tinha ali 3 anos, mudar de país com uma criança pequena, sem rede de apoio, então, fica mais complicado, né, você tem que mudar toda a rotina, a estrutura
Uhum. Sim. Uhum.